いや、もう、これほんとに、もう、私が、もう、10代からの悩みなんですけども、足がもう太くて、太くて、で何しても痩せないんですよ。なので、もうどうすればいいかなって。脚痩せって、あの、え効果があるものあったら是非ともアドバイス頂きたいんですが。
はい。 あ、うーん。 はい。 <laughs> ねえ、10代からとはかなり、あの、深刻にしね、思ってらっしゃるのかと思うんですけれども、ええ、どんなことを試されてきましたか？今まで。
そうなんですよ。 ああ、その前に、あの、ま、太さのほうをちょっと多分、あの、イメージさせてしていただいたほうがいいかなと思うので、もう、私は何ですかね、あの、上半身とかは、ま、そんなに、こう、太ってるっていう印象を与えないんですよ。要するに、もう、下半身デブっていうやつですね。それも、あの、お尻よりも、もう、太ももが、こう、出っ張るようなタイプ。や、あの、ま前っていうか横ですね。なので、こう、普通は、まあ、ウエストが、まあ、くびれて、で、お尻が丸くあって、で、そこからすらっと、こう、まあ、逆三角形になるような感じで足って伸びているものじゃないですか。でも、あの、はい。一応一応ね。あの、一応一般人類としてはそうなる感じなんですけれども。
<chuckles> <chuckles> はい、ええ。 はい。 ああ。 あ、前に。 横に。ああ。 はい。 ええ。 <chuckles> 理想的には、はい。 ええ。 <laughs> はい。
私は多分一般人類のあれからはぐれちゃってる感じで、あの、お尻とそれから太ももが同じなったらまだましなんですが、こう、お尻よりも太もものほうが、こう、バーンって横に出る感じ。だからあれなんですよ、ほら、タイトスカートが履けないタイプ。
ええ。 はい。 ああ。 あっ、なるほど。でもちょっと日本人に多い体型と、いや言えなくもないような感じですよね。
はい。 そうですか？だってタイトスカート履いてる、あの、ビジネスウーマンの方多いじゃないですか。だから、ほんとにもうあの就職してまあオフィスで働くようになってから、ほんとに困ったんですよ。
ええ。 はい。ああ、なるほど。
ね、だって、女性用のスーツってほぼ、ね、タイトスカートじゃないですか。事務服とかも。うんうん。私みたいにこう太ももがこうね、横に出っ張ってるタイプみたいな人の、あの、事務服とか作ってくれないので。
はい、そうですね。はい。 <laughs>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
うーん。 あ、そうやっぱり、それできますか？はい。 うん、そう。 はい。 えっとですね、まあ、ちょっと試した順からいくとまずまあ、あのジョギングですね。で、ジョギングが早々にあの、私の息が上がって諦めて。<chuckles> で、次はあの水泳ですね。私泳ぐのは好きだったんですよ。うん。で、あの、スイミングスクールとかにもま、ちっちゃい頃は通ってましたし、泳ぐのは好きなので、あのジムとかまあ、あと、ジムはちょっとあんまり続かなかったんですが、あの市営のプールで、ま、安いじゃないですか。で、しゅういっかいぐらい泳いでっていうのをやろうと思ったんですけども、もうこれはもう仕事の疲れてる時に行くのが嫌になってやめて。<chuckles>
ええ、ん。 はい。 うん。 <chuckles> はい。<chuckles> うん。ん。あ、はい。 ええ。 はい。 え、うん。 えええ。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
で、「もう、これはもう家でなんとかするしかない」と思って、で、お風呂であのバタ足すると痩せるみたいな、あの、そのところちょうど、てさ、あの足の部分痩せとかが流行ってたんですよね。うん、だから半身浴して、汗かいて、で、あの、下半身だけ浸かってれば家でもこう、なんか、こう、脂肪がこう柔らかくなって、あの、痩せてきますよみたいな。「ほんとかよ」と思いながらやってたんですけど <laughs>
はい。 お、うん。 いえ、ええ。 はい。 うーん。あん。<chuckles> はい。あ、うーん。
それでも痩せず、うん。
それはじゃあ効かなかったすね。え、えええ。うん、なんかあの、どちらかと言うと、その足が太いのは筋肉質なんですか、それとも脂肪が多いと思いますか？
えっとですね、脂肪と筋肉が半々ですね。だからあのえっと、スクワットとかよくいいって、いいい良いって言うじゃないすか、筋肉量がつくから。でも、スクワットをやっても確かに筋肉はついてじ足が丈夫になった感じはするんですけれども、こう、同時にこう脂肪がこうなんか筋肉に変わった感じはしないんですよね。
ううーん。 はい。ええ。 あ、はい。ああ、うん。 あ、なるほど。<chuckles>
そう、脂肪はしのぼうのまま、こうひっついてて、そこにこう筋肉が頑張ってこう増えてく感じなので、結果としてはあれですかね、ますますこうなんかもうバーンとはみ出るような感じになるので。
はいはい。 ええ。 ああ、なるほど。どちらかと言うとじゃあ、上半身はね、あの比率が悪いっておっしゃってましたが、割と上半身は逆に言えば、一般的な感じでは細身の方ですか？
うーん。 はい。 そうですね、細身またはまあ中ぐらいなので、あのねえ、もうこの太もものお肉が胸についてくれよって思うぐらいは、あれなんですけれども、まあ、でも多分上だけ見てる、あの上半身だけ見てる人にはあの、デブとは思われないんですけど、多分下半身だけ見てる人には、わ、デブって思われると思いますね。
うん。 ええ。 うん。 ええ。 はい。 ああ、なるほど。結構出勤あの会社に行く時とか、あの歩いたりとかいう距離とかは結構歩かれますかね？日常的に。
うーん。 それなんですよね、まあコロナを境に、私あの、家でのお仕事に切り替えたんですよ。在宅勤務とかではなくてフリーランスですね。
うん。 ええ。 はい。 ええええ。
うーん、なので、全くもう歩く機会が無くなってしまって。
うーん。
だからこうあの、仕事して、な何分かしたらこう机の周りをぐるぐる歩くみたいなことはしてるんですけれども。
<giggles> はい。なるほど。じゃ、やっぱりなんかこう座ってる時間も長いってことですよね？
そうなんですね。だからますなんか脚が横に広くなってきたような気がして、もう今もうおっかなくて、スあ、タイトスカートとか履けなくて。
うーん。 ああ、はい。
もう、だから会社勤めの時のスーツとかもあるんですけれども、もう着れき着れない、そうな、こう嫌な予感がするので、もう、素手を袖を通すこともできないみたいな。
ええ。 <laughs>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
なるほど。ちなみに、あの、やっぱりね、こう横に出ている方っていうのは、割と骨盤がもう開いてしまってる。特に若い頃からっていう方は、もうほんとに骨盤が開いているパターンが多いと聞いたんですけれども、その骨盤はい。で、ちなみに、あの、どちらかと言うと、歩く時に足の裏の外側に体重が乗ってますか、靴が減りますか？それとも内側に乗ってるタイプでしょうか？
あ、そうなんですか？ ええ、靴の減りは踵の減りってことですよね。あの、平等なので、あの、ヒールを履いている時にも、あの普通のローファーとか履いている時にも特にないので、歩き方自体は多分普通なんだと思います、きっと。
そうですね。ええええ。 はい。うん。 あ、じゃ、ちゃんと真ん中には乗ってらっしゃるんですね。うーん、なるほど。
うーん。ただあの、骨盤を開いているっていうことで思いつくのは、あい、あの、相撲の蹲踞ってありますよね、こうなんかこう、足をこう両側に開いてこう、あの、踵を持ち上げてこう腰を落とすみたいな、あの、お相撲さんがよく土俵でやっているような姿勢ですけども、こう手を開いて、はい、ああいうのは簡単にできるので、多分はい。
ええ。 はん。 はい。 ええ。 はい。 あ、そうなんですね。<laughs> ああ、あ、でも。
あの、開いてるっていうのは当たりかなと思いますね。
ええ。あと柔らかいんでしょうか？でも、それができるということは。
そうですね、体は多分柔らかい方だと思いますよ。あんまり怪我しないし。うん。
関節的には。 うーん。あ、そうなんですね。じゃあ、やはりちょっとね、骨盤が開いてるのと、あと、恐らく骨盤が寝てるっていうのは、ちょっと、可能性があるのかもしれません。どちらかっていうと、あの、気をつけをした時にちゃんと、こう、おしたお腹の下が伸びてる方ですか？それとも、割と、こう、胸がそ反ってる感じになりますか？
うんと、猫背とかも指摘されたことないので、多分反ってるってことはないと思うんですけれども。うーんと、姿勢はでも最近もしあ歩いてないからもしかしたら悪くなっちゃってるかもしれないですね。うん。
ええ。 うん。なんかね、凄くきちんとした姿勢だったと思ってたとしても、実は、こう、あの、プロから見たら割と反っていそこまで反らなくていいところが反っていて、真っすぐにしていなきゃいけないところが真っすぐになってないって方がものすごく多いですね。うーん。だから多分そういうことで、そこを正すとまた骨盤とか、あと歩く時の力の入り方とか使う筋肉とかが変わってくると、少しこう動いてくるというか、うーん、ということはあるかもしれませんが、そういう話は聞かれたことんか？
ああ。 うんうんうん。 そうですね。 いや、あの、骨盤とか、まあ、あの、骨盤体操とかよく聞きますけど、私にあんまり縁がないことかなと思って聞き流してたので、ああ、そう言われればそうかもしれませんね。
はい。 うん。ええ。 ええ、意外とね、骨盤って開いている女性が多いのでうん、で、あの、あとは
こう。 うん。
なんて言うんでしょうね、やはりこう、歩く、よくね、1日1万歩って言いますけども、歩くっていうのがやはり一番体を整えるし、脂肪がやっぱり、足の脂肪が減るらしいんですよ。でも、は走ってしまうと筋肉がつくので、だかやっぱり、あの、増えてしまうんですが、長距離をこう、ほんとに日々歩くようにすると、結構細くなるっていうパターンを見たことがあります。
はい。 やっぱりね。 ああ。 そうですか、あの、ウォーキン結構やったんですけどね、なんか、多分あの、脂肪が何ですかね、こう、横につくような気がするんですよね、ウォーかあの、風圧を受けて横に広がるみたいな。<laughs>
うん。 はい。 <laughs> <laughs> なるほど。<laughs>
私ね、人類なのかな？もしかして、ちが違ったかもしれない。<laughs>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
ええ、うん。 はい。そうですね、で、やっぱりでも、その歩く時の姿勢とか、足の使い方とかが、ちょっとずれてしまっていると、やはり、すあの、逆にこう、外側にね、肉が付くとか、減るところが、内側ばっかり減って、外側が目立ってしまうとかもあるので、均等に減るには、やはり、つね、その、正しい姿勢と正しいウォーキングの体重の動かし方、緊張感、うん、が必要かなとは思いますね。ただ、やっぱり、だらだら歩いているのも、運動にぐなりうきんね、なの、体が整うような歩き方にもなんないと思って、はい。
うーん。 あ、そうですね。 ああ。 ああ。 あ。 うーん。あ、そうだ、こないだ健康診断行った時にあの、保険にあの、保険のところからあの、えっと、こういうエクササイズのあの、練習がありますよって、多分私がメタボだ、メタボに引っかかるからでしょう。あの、勧められたので、あの、ちょっとこう遠いし、行くのもめんどくせえなと思ってたんですけども、行ってみてちょっと歩い歩き方とかを聞いてみたほうがいいかもしれませんね。
ええ。 はい。<laughs> はい。 ええ。 そうですね、あと最近ね、整体とか、あの、そういうところもかなりあるので、そういうところでね、ちょっと聞いてみるというのも良いですし、あとは結構、うん。
うん。 あ、そうなんですか、整体でもアドバイスくれるのかな？
そうですね、整体はやっぱり体のね、整えなきゃいけないので、姿勢とか、あるべき姿勢を教えてくれるので、なんか、 ですね、あの気を付けしているつもりがすごく実は肩が前に出てて、それを引くだけで、あの、ね、こう足の方まで真っすぐになると、歩き方も変わる、とかもあるようです。はい。ええ。
うん。 へえ。 あ、ほんとですか。じゃあちょっと試してみよう。ちょっと、ゆこの、なんか、<chuckles> 長年のこの横についてる太ももをあの少しでもスリムにできるんだったら、もうなんか、あの、隙間ができるとかそういう贅沢は望みません。<laughs>
はい。 ええ。 <laughs> でもね、ほんと遅いということはないと思います。はい。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
ええ、是非。<chuckles> <chuckles> はい。 <laughs> いえ、もうほんとに女性全員の悩みだと思うので、あの、是非解消するべく頑張られてください。
はい。